أيوة لما جيت عملتها بقى وكده، كانت بقى إيه لحظة انتصار رهيبة بالنسبة لي، واللي هو اهو أنا عملتها ومش عارف إيه، وحتى فاكر لما آآ أول مثلًا لما سحبت ال1400 جنيه دول، كنت رُحت اشتريت على طول جري جري أول قبل ما أروَّح البيت.
<laughs> آه. امم. أنا كنت لسه هاقول لك عملت بيهم إيه؟ أول أول فلوس جت لك كده من شغلك عملت بيها إيه يعني صرفتها إزاي؟ وألّا كنت كنت حكيم كمان في إنك تصرفها، والّا هوبا اللي خلصوا بقى هوبا وطاروا؟ فلوس أ أول تعب بقى
هاقول لِك هاقول لِك هاقول لِك هو انا أيوه وتعب سننين كمان اللي هو يعني أخيرًا، فأنا كنت نفسي أشتري ساعة آآ معدن آآ من زمان يعني من من برضه من قبليها بفترة، بس أنا ما كنتش عايز أشتريها، كنت عايز أشتريها عشان أنا باحب الإكسسوارات وكده تكون ليها معنى عندي، فَ آآ فضلت صابر صابر صابر لحد ما سحبت الفلوس دي ورُحت جاي ك طالع جري اشتريت ساعة كانت تقريبًا بكام آه كانت بميتين وخمسين جنيه تقريبًا أو حاجة زي كده كانت مش غالية يعني كانت حاجة ب بس هي كانت عاجباني أوي.
إمم. آه. إمم. آه. آه. آه. فاكر كانت بكام؟ آه كانت بكام؟ آه. أيوه بس بالنسبة لك كان جزء كبير من اللي في الشغ من فلوس الشغل اللي جت لك، يعني ده مبلغ محترم كمان. طب قُل لي كنت أنت كنت
بالضبط كده. اهم و واشتريت حاجة تانية معاها برضه، يعني كنت اشتريت حاجتين الساعة، وشنطة لابتوب اشتريت الحاجتين دول بالضبط.
إيه؟ آه امم.
فكانوا ليهم معاني جامدين أوي امم.
طب قُل لي كده أنت أنت كنت وأنت شغال بقى السنين دي كنت م متوقع النجاح ده يعني متوقع إنك هتوصل لده، والّا آآ كنت برضه شوية تسلية على شوية آه هاجرّب؟

بالضبط كده، آه. يعني أنا كنت باعتبِر دايمًا الوَقعَات، و أو مثلًا الفَشَل الكتير اللي أنا كنت باقعَه في النص والقرَارات الغريبة اللي أنا كنت باخُدها دي، اللي أنا باضيِّع فيها فلوس برضه في الهوا كده، آآ، دي كانت حاجات بتساعِدني شوية. فطبعًا وكنت دايمًا باحِس في إحساس إن أنا شغلي ده ما لوش أي تلاتين لازمة، اللي هو إيه؟ أنا عمَّال أشتغَل وباتعَب نفسي على الفاضِي، بس ما بتحرَّكش. أنا كل شوية آآ، واقِف في النُّقطة فحتى حسِّيت إن أنا م م منحُوس أو محسُود.
إمم. إمم. إمم. آه. الفلوس اللي باجِيبها <laughs> الفلوس اللي باجِيبها باصرَفها وخلاص، يعني اللي هو أخ أخَدت من هنا، روح رُحت وهنا، وخلاص على كده. ما حسِّيتش إن أنت بتستثمِر في حاجة أو في آمم، حاجة بتكبَر معاك.
إن ما فيهاش برَكة. آه. آه، واللي هو بالضبط كده، واللي هو مثلًا ناس باشوف ناس مثلًا بتقبَض مثلًا أقَلّ مني أو كده، أنا باشوف نفس الأرقَام مثلًا اللي أنا باعملها، أرقَام تخُض، بس ف هُم فين؟ مش موجُودين. يعني م م أنا معاييش حاجة، أنا مفلِس دايمًا.
إمم. إمم. إمم ده عدم ت عدم تخطِيط، صح؟ والَّا أنت بقى بتبقى حاسِس إن هو لأ أنا ما أنا هاشتغَل تاني وأجيبهم، إيه المشكلة يعني؟ ما فيهاش حاجة آآ، آآ، أبسّط نفسي وكده.
هي الفكرة بتاعة أنا هاشتغَل تاني وأجِيبهُم، ما فيهاش حاجة، فأعمل اللي أنا عايزه بقى. اللي هو إيه، يعني أنا فاكِر إن أنا قعَدت سنة ما بشتغلش، اللي هو عشان أنا مش جاي معايا إن أنا أشتغل، أنا مكتئِب ومش عاي زعلَان أو مش عارف إيه، ومش جاي معايا بشغل، أنا عمَّال أصرَف بس من الفلوس اللي أنا باحُوشها. ف آآ، دي دي واحدة. حاجة تانية مثلًا، دخلت في البورصة والتداوُل ومش عارف إيه، خسرت كل الفلوس اللي أنا كنت محُوشها برضه. فتت دل واللي هو كان دايمًا اللي هو إيه، تمام عادي، يالَّا بينا، ضيَّعت، عرَفت أجِيبهُم قبل كده، فماشي مش مشكلة، يعني اللي هو هاعرَف أجِيبهُم تاني وتالت ورابع.
<laughs> آه. <chuckles> يا خَبر! آه إمم. إمم. آه، يا خبر! <chuckles> يعني زي ما جبت الأولاني، هاجيب التاني، والدنيا هتمشِي.

آه. يعني كنت حلو.
يعني أنت أنت كان عندك هدف إن أنا عايز أشتغل بالشكل ده أو هاعمل كذا صح كده؟
آه. يعني هو ده كان حلمي أصلًا. كان حلمي إن أنا آآ آآ هو ده يبقى شغلي الأساسي. أصلًا فكرة إن أنا قاعد قدّام اللاب توب باشتغل من أي مكان أنا عايزه وباشتغل في الوقت اللي أنا عايزه ومش عارف إيه، وباشتغل حاجة باحبها وبتك تطلّع لي فلوس وبتطلّع لي فلوس كويسة إلى حدً ما يعني، فدي كان يعني اللي هو إيه، آآ الحلم بالنسبه لي. فإن أنا قدرت أكمّل فيه، يعني أنا مثلًا بقي لي 8 أتس أو 9 سنين شغّال نفس الحاجة، آآ فتعتبر يعني نجاح أو حاجة كويسة يعني إن أنا فضلت مستمر الحاجة دي آه.
إمم. إمم. إمم. الاستمرارية لوحدها نجاح. إمم. طب كان في حد بيدع يعني كان في حد بيدعمك أو بيساعدك أو بي بيشجّعك على الموضوع إنّك تكمّل من دعم بقى مادي أو معنوي أو بيساعدك مثلًا في في إنّك تعمل حاجة، تزوّد لك الشغل أو كده؟
آه. يعني م آآ يعني م مش أوي يعني بس هو اللي هو إيه، آآ لأ. يعني حتّة الدعم المادي دي طبعًا لأ، أنا كنت مُعتَمِد على نفسي بشكل كامل. وحتة الدعم المعنوي دي برضه، باحس إن اللي حواليّا مش فاهمين أصلًا أنا باعمل إيه أو إيه طبيعة شغلي أو إيه إيه المجال اللي أنا فيه أو كده؟
إمم. إمم، إمم. ما كانش حد عنده فضول يعرف مثلًا إنّك بتعمل إيه؟ طب ما أجرّب أنا كمان. حد شجّعت حد إن يعمل كده زيّك؟
ما هي هي هي عشان أنا كنت أشتغل الحاجة دي، هي محتاجة حاجات كتير أوي. محتاجة أول حاجة إن أنا يكون معايا لغة، محتاج يكون معايا مهارة، محتاج إن أنا أعرف أجيب عُمَلا، محتاج إن أنا أعرف أهندِل العُمَلا. فكانت محتاجة حاجات كتير أوي، فاللي دايمًا كان بيبقى عايز يتعلّم كده، بيشوف الموضوع من الأول وبيكِش ما بيقدرش يكمّل.
آه. إمم. آه صعب بجد آه. إمم، محتاجة إرادة برضه إنّك كان عندك بقى إرادة إنّك تكمّل وإن أنا لأ أنا آآ، يعني هاصبر إن هو ييجي لي مثلًا أول عميل، لأ هاصبر زي ما قُلت إن أنت قعدت سنين إنّك آآ علشان تعمل أول فلوس.
ف